<laughs> Ja, das wohl eher. <laughs> Also, ja, es ist auf jeden Fall, ähm, ja, Krankenversicherung, das muss ich da muss ich mir noch was überlegen tatsächlich, ich habe schon mal, ja, viel gegoogelt und viel recherchiert: „Was ist denn jetzt da das Beste und das Günstigste“ und weil, ja, als so grade fertig gewordene Studentin hat man halt, ja, nicht so viel zur Verfügung, sage ich mal. Von daher, ja, braucht es schon 'n bisschen Zeit, erstmal zu gucken: „Okay, was kann ich mir denn leisten, was aber trotzdem irgendwie mehr oder weniger alles abdeckt.“ Also, das wird auf jeden Fall noch, äh, 'ne kleine Herausforderung. Ich habe da schon so 3 Favoriten, sage ich mal, aber da muss ich mich dann noch entscheiden. Ähm, außerdem f ändern sich meine Flugzeiten ständig. Ständig werden da Flüge storniert, ich habe nämlich 2 Stopps in China
Mhm.
und d der zweite Stopp, das ist dann fast 27 Stunden Zwischenstopp, sprich, ich muss mir noch 'n Hotel organisieren u u und die Fluggesellschaft, die kommt mir leider überhaupt gar nicht entgegen. Das finde ich unfassbar enttäuschend und so unfassbar schade, denn ich muss dann alles für alles irgendwie selbst aufkommen. Und dann mache ich mir ziemlich Sorgen über meine Koffer und dann sind die da so 3 1/2 Tage ohne mich meine Koffer und oh Gott, oh Gott, also, da will ich gar nicht dran denken. <laughs>
Ach du meine Güte, ja. Ja. W Ne, aber warum ändern dich denn die Flüge so oft?
Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Also, die haben da ständig irgendwelche Stornierungen, ähm, der Flüge und, dass halt die Flüge gecancelt werden und dann packen die mich einfach auf irgendwelche neuen Routen, die sie dann da so entscheiden. Ähm, ja, also die, äh
Ja, das das ist ärgerlich und da muss man gleich wieder so umdenken, ne?
Mhm. Hm, genau und wie gesagt, das ist alles so zusätzlicher Stress und ich meine, zu diesem Zeitpunkt, wenn ich dann meinen 27- Stunden Zwischenstopp habe, zu diesem Zeitpunkt bin ich ja schon 2 Tage lang gereist. Sprich, dann ich bin dann schon super, super, super müde und dann noch so 'n 27- Stunden Stopp in 'nem fremden Land.
Also sch Mhm, a auf jeden Fall, ne? Aber vielleicht hast du ja Zeit, dir 'n bisschen, äh, i irgendwas in China anzugucken.
Oh, das ist mit Stress verbunden. <chuckles>